Asla, anl ağlamazdım. Ya, aslında çok alakasız bir müzik olsa, hani, ağlamazdım büyük ihtimal, yani. Çünkü ne alaka? Hani. <chuckles> A Hıı, anladım.
<chuckles> Hı hı. Bunun soft bir müzik olduğunu düşün. Yani, çok da etkili olmayan, hani, sadece belki bir klasik müzik, belki, bir parçası diyelim. Hani, ufak bi ya da bir, e, sadece bir piyano, hani, çalgısı çalması diye düşün. Yine ağlar mıydın sence? Yani, ııı, çok etkilenir Hıı. <chuckles> O kadar. <laughs> Anladım. Müzik o zaman senin, eee, duygularını orada bayağı bir yukarı çıkarmış anladığım kadarıyla.
Evet. Evet. Iıı, anladım demek istediğini. Yine ağlardım. O kadar ağlamazdım o, bağıra bağıra ağlamazdım en azından. Kesinlikle. Yani, kesinlikle bununla ilgili artık, yani, sinema eleştirmenleri bu tarz şeyleri çok eleştiriyorlar. Ve gerçekten müzikten sahnenin duygusunu çıkaran insanlara, "Sinema izlemeyin siz, siz sadece gidin, işte, sözlü müzik dinleyin." diyorlar, falan, ama ben bu tarz şeyleri umursamıyorum. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Anladım. Bu konuda 2'ye bölünüyorlar aslında bayağı. Destekleyenler de oluyor. Doğru. Ya, peki, eee
Evet, evet. Bir izleyici olarak umurumda değil. <sniffs>
<chuckles> Tabii, n anladım. Eee, şey konusunda ne düşünüyorsun? Böyle, daha, bilim kurgu ya da fantastik filmleri düşünelim. Interstellar olabilir veya The Lord of the Rings serisi, bak, olabilir mesela. Bunlarda da çok, eee, aşırı yoğun kullanılıyor müzik. Hatta sanırım, eee, baştan sona, eee, bö müzik yoğunluğu olan, eee, filmlerden eee, biril bazıları. Şimdi bunlarda da etkisi nasıl sence? Yani, bizi, eee, böyle, Lord of the Rings'i izlerken içine çekiyor mu o müziği dinlediğimizde, ya, veya çıkarırsak da yine de etkilenir miyiz?
Evet, ke en iyi örnek, değil mi? Kesinlikle. Evet. Evet. Kesinlikle, evet.

Yani, kesinlikle, hele ki, dediğin gibi, yani, Yüzüklerin Efendisi gibi bir film serisini belki de bu hâline getiren, bu kadar ünlü yapan, belki bu kadar kitlelerce, bu kadar fazla fan kitlesi olmasını sağlayan şey, bence film müzikleridir. Hatta, yani, o, yani, kahramanlık sahnelerinde o ya, özellikle o gaza getirici müzikler, o mistik atmosfer girdiğinde arkadan çalınan bir opera tonları falan. Bunlar gerçekten o filmi harika bir hâle getiriyor, o görsel efektlerle de birleştiğin zaman.
Hı hı. Hıı. Evet. <chuckles> Hı hı. O dünyaya çekiliyor diyebilir miyiz sence, bizi?
Kesinlikle. O dünyaya tamamen çekiyor ve sende de gerçekten o dünyanın bir ögesi olduğunu sana, böyle, sanki, dayatıyormuş gibi oluyor. Hatta biliyorsun, işte, bu senfoniler oluyor, orda, burda. Yıllardır Yüzüklerin Efendisi'nin Danimarka Senfoni Orkestrası geliyor. İnsanlar sadece onun film müziklerini dinlemeye gidiyorlar. Onda bile, böyle, ben gitmedim ama giden arkadaşlarım diyor ki, "Hani, gittik ve o anı yaşadım, o anı hissettim." O, hani, o şeyi veriyor insana, kalıcılık yaratıyor, ya. Tabii.
Hıı. He he. Evet. Hı hı. Wow. <chuckles> Çok etkileyici. Hımm. Çok etkileyici. Anladım. Ya, peki, şeyi de kıyasla, ı şimdi şunu sormak istiyorum sana. Eski zamanları da bir düşün. Eee, bir dünya sinemasında şu anla kıyaslamanı isteyeceğim senden, bir de Türk sinemasında. Şimdi eskiden müzikler, tabii ki, kullanımı şu anki ile çok daha farklı. Şu an, eee, bazılarında daha yoğun kullanılıyor veya eskiden çok daha farklı tarzda kullanılıyordu. Sence ş nasıl bir değişiklik var? Yani, eski filmleri izlediğinde denk geliyorsundur elbette. Türk filmine ya da eski bir, eee, dünya klasiği de diyebiliriz. Hani, bunlara denk geldiğinde şu ankilerle arasındaki fark sence nasıl? Nasıl bir his, eee, farkı yaratıyor sende bir izleyici olarak?
Evet. Evet. Evet. <chuckles>